Hier, je discutais avec des amis et j'ai réalisé que, chacun à sa manière, en fait, de célébrer les occasions spéciales. Je me demandais si toi, tu en avais une ou pas?
Heu, oui, complètement alors, heu, moi, j'adore cuisiner. Heu, généralement je je prépare des beaux repas, heu, pour mes amis, pour la famille. Heu et on se rejoint autour, heu, d'une table conviviale, heu, bien bien apprêtée et cetera, c'est super. Hem, toi, tu c'est tu fais pareil ou tu as d'autres, heu, façons de le faire?
Ouais. Super. Ah j'adore. Alors moi, c'est rigolo parce qu'à l'origine, je suis pas forcément fan de cuisine. Après, j'aime bien, bien manger donc je me force quand même à cuisiner. Mais c'est vrai que, par contre, quelque chose qui me touche énormément c'est de faire à manger, enfin, qui me touche, quand moi, on me fait à manger et quand moi je fais à manger. Heu, là, par contre, je vais faire l'effort. Je sais pas si toi c'est pareil ou si tu aimes bien cuisiner en général?
Oui, je comprends complètement. Justement faire plaisir, heu et se faire plaisir aussi, c'est c'est important. Heu, qu'est-ce que tu suis, heu, comme étape, heu, pour choisir ton menu, par exemple?
C'est ça. Bah, je pense que les étapes principales, c'est de voir qui j'invite, heu, ou pour qui je fais à manger. Parce que, heu, il y a toujours des gens pour qui c'est compliqué, qui ont des allergies, qui n'aiment pas tel aliment. Donc ça, déjà, c'est la 1re étape. Heu, après, voilà, heu, j'essaie de faire quelque chose, heu, qui soit convivial. Hem.
Mmh. Oui, c'est c'est le plus important, généralement, heu, la convivialité, heu, se retrouver, heu, en famille ou entre proches, entre amis, c'est c'est des moments vraiment importants à partager, je pense.
C'est ça. C'est ça. Est-ce que toi, tu as une une grande famille? Ou est-ce que tu as l'habitude de faire plutôt des des grands repas? Ou des petits repas pour les occasions?
Alors, j'ai pas une grande famille, mais, heu, quand, heu, je comment dire? Quand je prépare quelque chose, heu, je m'y mets à fond. Heu, j'aime bien faire, heu, plusieurs, heu, entrées, plusieurs, heu, petites, heu, tapas, et cetera, par exemple. Faire un grand plat et faire un finir le tout par un bon dessert, un bon gâteau, heu.
Ouais. Mmh mh. Ouais, c'est trop sympa. Ouais, il y a rien de mieux.
Et heu, du coup, voilà. Tu as des préférences, toi, niveau, heu, culinaire et cetera?
Heu, moi, j'aime beaucoup, heu, la cuisine italienne, la cuisine espagnole. Je trouve qu'encore une fois, c'est vraiment représentatif de cette convivialité, heu heu, qui émane autour des repas. Heu et en plus de ça, c'est plutôt simple à à préparer. J'aime bien aussi cuisine mexicaine. C'est vrai que pour célébrer des occasions, j'aime bien faire, hem, heu, par exemple des ouais, voilà, des petits dîners à thèmes, par exemple, pour un côté mexicain, des fajitas, heu, pour un côté italien, faire des pizzas maison, heu, je trouve ça super sympa. Est-ce que toi, tu as tu as tu as des thèmes que tu aimes bien ou des types de nourriture, heu, récurrents?
Mmh. Ah oui! Des petits dîners à thème? Oui, alors, heu, bah, la cuisine italienne, hein, forcément, heu, la meilleure, je pense. <laughs> Heu, j'a j'adore, heu, préparer des bonnes lasagnes dans des beaux petits plats un peu, heu, fantaisie et cetera, des petits ramequins vraiment incroyables, heu, super, heu, super fancy Ah, j'adore, hem, j'adore donner vie, en fait, à mon repas et donner de la vie à ma table. Aussi, je décore pas mal, je sais pas si toi aussi, tu décores, par exemple, tes tables de repas? Hem
Ouais, bien sûr. Complètement d'accord. Ah oui. Sympa. C'est clair. Mmh mh. Ouais, je vois. Alors, ça va, mmh, ça va dépendre des repas. C'est vrai que c'est vraiment des occasions comme, par exemple, heu, Noël, le Nouvel An. J'aime bien faire un petit effort. Après, c'est vrai que j'ai pas encore eu, malheureusement, l'occasion de beaucoup recevoir pour ce genre d'événement. Mais c'est sûr que ouais, si je venais à recevoir, heu, dans quelques années, ce serait grand plaisir que que je ferais une petite décoration à thème, heu, avec le repas, heu. Je trouve ça super sympa.
Mmh mh. Moi, je t'invite à à faire un petit repas d'automne, là, c'est bientôt la saison. Heu, ça fait toujours fureur, heu, vraiment, heu, avec des petites, heu, citrouilles, une tarte à la citrouille, par exemple. Heu, ou ou alors pas forcément, mais, heu, oui, pourquoi pas? Mais, heu, oui et non, avec un beau chemin de table, avec des petites feuilles mortes et cetera. Heu, une soupe au potiron bien chaude avec, heu, du gruyère et cetera. C'est délicieux avec, heu, une tarte à la citrouille à la fin, heu, ça ça fait toujours, enfin, moi, je le fais, heu, depuis, heu, quelques années maintenant et heu, c'est quelque chose que je conseille si tu aimes bien la cuisine, heu. Ça fait toujours plaisir un bon repas chaud, heu, pendant les journées qui où il pleut et cetera. Hem, c'est pas mal.
Oui. Ouais, pour l'occasion, heu, d'Halloween? Ah, ça peut être super cool. Mmh mh. Oui. Oui, c'est clair. C'est clair. Non, franchement, je te je suis d'accord. Est-ce que, du coup, pour toi, tu considères que c'est un petit peu ta ta recette, heu, spéciale, d'occasion spéciale, heu, automne?
Heu, ouais, j'adore l'automne, donc, heu, je fais beaucoup des de plats automnal, heu. Par exemple, heu, moi, je viens du Nord, heu, donc la carbonade flamande, heu, vraiment, heu, parfait, avec une bonne bière ou un bon vin, heu, se retrouver autour d'une belle table, très, très décorée, vraiment, je te dis, le petit chemin de table avec les feuilles mortes et les petites décorations de citrouille, heu, et pourquoi pas, tu m'as donné une idée là, heu, pour, heu, un repas d'Halloween. Alors, heu, je vais faire mes recherches, heu, juste après, je pense parce que ça peut être sympa.
Ouais. Ah bien sûr, un classique. Ah, c'est génial. Mmh mh. Ça rassemble. Ouais. C'est sympa.
Ouais, ouais, ouais, heu, ah j'ai déjà plein d'idées, heu, en tête et
Ah pour un repas, ah d'accord, ch j'avais pas compris. Je pensais que tu disais un un repas que j'avais mentionné, mais non, juste le fait de faire un repas pour Halloween?
Oui, oui, oui, complètement et heu
Ah OK. Ouais, je vois, j'avais vu, heu, pas mal de trucs sur les réseaux où ils font des trucs super sympas, ils font des mini citrouilles, heu, des des petites araignées, heu, des
Mmh. Oui, des petits cocktails et cetera, heu ah oui.
ouais, voilà. Des petits trucs pour l'apéro, heu, ça peut être super sympa, je pense.
Et toi généralement, tu demandes de l'aide ou tu tu fais tout toute seule pour, heu, tes repas, heu? Moi, j'ai du mal à dem par exemple, j'ai du mal à demander de l'aide. Ouais, ouais, ouais, je je fais tout toute seule du coup. Après je suis au bout du rouleau, mais bon, après tu apprécies encore plus le le repas. <chuckles>
Bah, c'est À déléguer, ouais. Bah Ouais, je vois. Ça ça c'est sûr complètement. Non, ouais, c'est vrai qu'en général, heu, si c'est moi qui invite, je vais pas imposer aux gens de venir pour m'aider. Après, oh f franchement, c'est tellement, heu, ça dépend tellement des situations que je pense, c'est compliqué de de pouvoir y donner une seule réponse. Je dirais qu'en général, si j'invite, je fais quand même tout toute seule. Après voilà, si, heu, mes invités ou si une personne, heu, tient absolument à m'aider, heu, voilà, ça ça fait toujours, heu, du bien d'avoir un petit peu d'aide. Mais un peu comme toi quand j quand même, je pense.
Mouais, je comprends complètement, heu, cette idée de vouloir tout faire soi-même, pour faire plaisir, heu, surtout quand tu invites en plus, heu, c'est toujours plus sympa de d'émerveiller les papilles, heu, de tes invités, heu, ils ont juste à mettre, heu, les pieds sous la table et et et participer aux festivités <chuckles> et
Ah. C'est ça. Exactement. Exactement et quand tu fais un repas, heu, pour des occasions, heu, spéciales comme ça, est-ce que tu aimes bien faire des fois des petites animations, des petits jeux, même un jeu de société? Ou c'est plus repas, heu
Ah oui, les jeux de société, surtout en automne, comme je te dis, l'automne, c'est ma saison vraiment, heu, préférée. Oui, oui, oui complètement. Les tu manges un bon repas et après tu finis la soirée, avec un bon jeu de société, heu, heu, un bon Monopoly pour, heu, durer toute la nuit. <laughs> J'adore le Monopoly aussi donc, heu, vraiment, heu et heu, tout ça vraiment, heu, c'est pas mal. Toi, tu fais aussi des activités ou c'est juste le repas?
Ouais, c'est ta saison préférée, non? Ah j'aime bien, j'ai bien du Ouais. C'est clair. Bah, encore une fois, ça dépend du contexte, mais c'est vrai que souvent quand je fais des des repas, heu, un peu spéciaux comme ça, j'aime bien aussi faire des jeux. Alors moi, c'est pas un Monopoly, ça va être plus, heu, Skyjo ou Skull King, je sais pas si si tu connais? On on se fait des parties qu'on dit, heu, endiablées. <chuckles> Où vraiment, il faut absolument, heu, f faut tout donner, heu heu, si tu gagnes pas presque tu passes une mauvaise soirée. Non, j'exagère, mais, non non, mais vraiment, c'est on on est très compétitifs en tout cas avec mes amis avec qui on fait des repas comme ça et heu, non franchement, on s'éclate. Heu, un bon repas et puis, bah, après, heu, pas plus tard, heu, qu'hier, j'ai été invitée, heu, à un PACS de 2 de mes meilleurs amis. On a fait un grand repas. Bon, c'était pas moi qui organisais, c'était pas mon PACS, mais le repas était sublime. Heu, c'était, heu, plein de planches, heu, très travaillées avec, heu heu, des fleurs et puis après on a fait une petite partie de jeu de société et franchement, on a passé une super aprèm, quoi.
Je connais pas du tout, non. N oui. Oh non! <laughs> Ouais. Ah oui, super, bah, oui oui oui. Après s comment?
Est-ce que toi tu as un souvenir? Pardon, excuse-moi de t'avoir coupée. Je disais, est-ce que toi tu as un souvenir d'un repas pour une occasion spéciale ou peut-être tu as aussi été invitée, heu, ou que toi tu as préparé?
Heu, oui, alors, heu, bah, justement je vais revenir encore sur le le repas d'automne mais c'est vraiment le celui que je préfère. Heu, après, j'aime bien aussi, heu, bah, me faire inviter, hein, ça fait toujours plaisir les repas, heu, de fin d'année par exemple. Heu, oui, les les repas de fin d'année avec la famille et les amis. Alors je sais pas si toi pour, heu, toi les fêtes de fin d'année, ça rime avec famille ou amis. Moi, ça rime avec les 2 et donc, heu, généralement, on fait des grandes tablées, heu, entre, heu, famille, amis et c'est toujours des bons souvenirs vraiment, heu. Là, je pense que cette année, c'est moi qui va inviter qui vais inviter. Donc, heu, ça me met un peu la pression. D'ailleurs, hem, toi quand tu quand tu prépares et cetera, heu, tu es pas trop stressée, ça va?
Ouais. Bah, c'est sûr, hein! Ouais. Complètement. Ouais ouais. Ah sympa. Bon ça va bien se passer. S'il y a pas trop de monde, ça va. Si après, c'est pour plus de personnes, si. Après, très honnêtement, c'est vrai que, comme j'ai un un petit appartement, c'est plutôt rare que je reçoive plus de 6 personnes, heu, en simultané parce qu'après sinon, on on rentre plus. Mais hem, mais du coup, non, ça va, j'arrive plutôt bien à gérer le stress. Mais après, je suis une personne qui est vraiment très, très organisée, heu, je déteste me prendre, heu, m'y prendre à la dernière minute. Quel que soit le sujet, mais notamment préparer un repas, heu, surtout quand j'invite, j'ai envie que vraiment, heu, les choses se passent bien. Toi, tu es plutôt du genre, heu, désorganisée ou très organisée pour, heu ton repas?
Mmh. Mmh mh. Oui, heu, <laughs> alors alors je suis complètement désorganisée. <laughs>
Ah oui, donc tu es un peu peut-être un peu plus stressée, du coup, heu, dans ta préparation?
Ouais, ouais, non, ça va, je suis pas très stressée, malgré ma ma désorganisation, on va dire, hem, généralement, je sais que ça se passe bien et que bon, s'il y a un plat raté, bon, mes amis m'en tian m'en tiendront pas rigueur, on va dire, heu, mais c'est vrai que bon, j'ai je me mets la pression un peu, un peu trop parfois, mais je suis pas stressée, je pense, parce que c'est toujours des bons moments, en fait et tu sais que tu vas passer une bonne soirée ou un bon repas heu et cetera et puis je pense que c'est le plus important, en fait. Enfin, si tu commences à stresser, ça peut vite gâcher la soirée, je pense, heu, donc heu, non, non, non, heu, je suis désorganisée, mais organisée dans dans mon d dans ma désa voilà. <laughs> Dans ma désorganisation. <laughs>
Mmh mh. Ouais. C'est comme ça. Ils t'aimeront toujours. Oui, bah, oui. Mmh mh. Non, mais c'est sûr. Dans ton désordre? <chuckles> Je vois. Bon, tu as quand même un semblant de on va dire, de, ouais, de d'organisation dans dans ton bazar. Ouais, non mais au moins, heu, je suis sûre que ça se passe toujours bien et puis, je sais pas si toi, c'est ça, mais on est toujours très exigeants avec nous-mêmes, je pense et heu et au final, heu, je sais pas, tout peut sembler rater ou pas à la hauteur. Pour les gens qui sont invités, c'est déjà super donc heu, c'est nous qui nous mettons la pression pour rien, je pense aussi.
Oui, voilà, on va Oui, complètement, c'est ça. Mmh. Ouais, je comprends complètement et bah oui, le plus important, oui excuse-moi.
C'est le plus important, finalement. Oui. Tu manges. Mais c'est le repas, l'expérience, heu, en général, je pense non?
Oui, oui, oui, voilà et puis passer surtout un un bon moment, heu, autour d'une belle table avec des bons amis, la bé la famille et cetera. C'est le plus important, au final, même si bon, effectivement, si les plats sont ne sont pas ratés, c'est le principal aussi. <chuckles>
Ouais, c'est clair. Et oui, c'est bien aussi. Non, c'est sûr. C'est sûr. Après s'il y a un petit couac, bah, je pense que c'est pas grave. Sur le coup, c'est un peu, heu, c'est un peu embêtant, mais bon, finalement, après, ça fait une anecdote, heu, pour, heu, rigoler au prochain repas spécial, mmh.
Oui. <laughs> Complètement. D'ailleurs, tu as une recette que tu rates jamais, un plat que tu préfères cuisiner ou que tu réserves pour les les les occasions spéciales?
Pour les pour les grandes occasions? Bah, honnêtement, heu je sais pas si on peut dire si, ça ça peut faire un plat d'occasion. Après, je le fais très souvent dans ma vie de tous les jours. Mais j'adore faire du risotto et c'est vrai que c'est tout de suite sympa, heu, en plus, heu, c'est vrai qu'enfin moi j'adore la viande, mais j'ai quelques potes qui sont végétariens. Donc je sais qu'en plus, c'est une recette que je peux facilement adapter, heu, pour mes potes, heu, végétariens et puis pour que tout le monde soit content. En général, du riz, heu, des champignons, bon, la majorité des gens aiment. Donc heu, ouais, c'est un repas que je fais souvent. Et toi?
Mmh mh. Ah oui, oui, oui. Heu, alors moi, généralement, lors de mes repas d'automne, donc je j'évoquais la carbonate flamande, mais aussi, heu, le Welsch. Je ne sais pas si tu connais? Heu, les les bons plats bien bien dodus, heu, bien chauds au corps, oui et puis ce qui est bien aussi, c'est que, heu, je peux faire aussi, heu, le Welsh, heu, végétarien, donc heu, avec du faumage et cetera. Pas le fromage, le faumage. Je sais pas si tu connais? Hem et du saumon, heu, pour les les végés. Tout ça, c'est pas mal aussi, hein. Donc heu, il y a plein de petites recettes que tu peux adapter. Je trouve ça vraiment très intéressant, heu, de surtout, heu, faire plaisir et heu, que ça, comment dire, ça convienne, heu, aux gens avec un régime alimentaire spécial et cetera, tu sais? Hem, je pense que c'est c'est important de de faire ce genre d'attention. C'est toujours, heu, bien vu et surtout, heu, ça montre que tu connais, heu, la personne, que tu connais ses goûts et cetera, quoi.
Oui, oui. Ah oui, bien sûr. Si, si j'ai goûté. Qui tiennent au corps, quoi. <chuckles> Mmh mh. C'est sûr. Oui, oui, oui. Mmh mh. Ah ça doit être super bon, ça aussi. Mmh mh. Ouais. À tout le monde, quoi? Mmh mh. Bien sûr. Que tu intègres tout le monde au au repas parce qu'au final, comme on a dit tout à l'heure, même si, heu, la nourriture est importante, c'est l'ambiance que tu crées au que tu crées dans le repas. Donc forcément, ça passe par la nourriture, le type de nourriture que tu choisis, la manière dont tu la sers aussi. Je trouve que c'est pas du tout la même ambiance quand tu fais un buffet ou quand tu fais un service à table ou quand tu manges, heu, je sais pas, un un un plat qui est qui est relativement, heu, déjà prêt, versus un plat ou par exemple, comme une raclette ou je sais pas, une fondue, heu, où là, c'est toi qui l'as fait.
Ah oui, oui, alors ça, c'est plus vers l'hiver. Les fondues et les raclettes, ça va être incroyable. J'ai hâte! <chuckles>
C'est ça. Je sais pas si tu as aussi une version hiver de tes plats? <laughs> Ah, je sais pas si tu as aussi la version hiver de tes plats? <chuckles>
Comment? Ah si, si, si, oh là là, j'ai hâte, j'ai j'ai vraiment très hâte, heu, d'être à l'hiver, heu, pour les les bonnes fondues bourguignonnes, savoyardes, les raclettes, les tartiflettes. Bon, c'est un peu plus, heu, un peu plus long à préparer, mais bon, heu, ça fait toujours plaisir, heu, pour le coup, heu, mais avant tout, je vais me renseigner pour un repas d'Halloween. Tu m'as vraiment, heu, motivée, heu, ouais et je t'inviterai, écoute! <laughs>
Ouais, j'adore aussi. Ouais, bien sûr. Ah! Bah, c'est super. Ah et bah, avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange parce que, franchement, c'était vraiment super sympa d'avoir ton point de vue, heu, sur la question. Bah ça me donne envie de préparer, heu, plein de repas pour des occasions spéciales.
Oui, pareil, j'ai envie d'aller cuisiner, du coup. Bah, je te remercie beaucoup, en tout cas et puis, ben, passe une très belle journée.
Et heu, à très bientôt.
À très bientôt.